Nhưng mà cái đấy đâu có tốt đâu, đúng hông? Ừm. Ừm. Ờ, tại vì nếu mà mình cứ, ơ, nhịn nhịn hoài á, thì lúc đầu thì s cũng sẽ ô kê thôi, đó, tại vì đâu có ai nói gì đâu. Nhưng mà trong một khoảng thời gian dài mà mình yếm nó vô như vậy á, thì nó sẽ nổ tung lên. Đó, cái gì, ờ, gọi là, kim trong bọc có ngày lòi ra, đúng hông, đúng hông? Đúng rồi, kiểu, nhịn quài đâu có được đâu. Thì tính ra cái đó là lại hông tốt, đúng hông nhỉ? Ây da, nhưng mà mình nghĩ là cái quan điểm mỗi người là mỗi khác nhau á, thành ra cái hướng mà lựa chọn người ta giải quyết mâu thuẫn á nó cũng khác nhau luôn. Cậu nghĩ sao? Ừm.
Thì bạn nghĩ là, kiểu ừ, bạn nghĩ như thế là không tốt, đúng không? Ừ, mình thì nghĩ mình cũng nghĩ như thế. Ừm Ừm. Ừm, ưm, ờ, nó sẽ, kiểu, bị ứ lại, tồn động ấy. Ờ, ừ. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, với cả với cả s kiểu, sức chịu đựng của người ta, ừ, kiểu, cũng khác nhau ấy. Cho nên mỗi người người ta nên nên nên người ta cũng đôi khi là cái cái sự sự lựa chọn, kiểu, gọi là, tránh mâu thuẫn cũng là một cách giải quyết của họ, cái sự chịu đựng cũng là một cách giải quyết của họ.
Ừm. À, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm, ừm. Ừm, đúng, đúng, đúng. Ừm, ừm. Thì ừm, ừm.
Đó, cho nên là mình thấy là cũng nghĩ là kh không phải là đúng hoàn toàn đâu, không nên hoàn toàn, hay là, ờ, sai hoàn toàn, mình nghĩ là là do cách lựa chọn mỗi người, ừm, và cái giới hạn của mỗi người. Ừ, đấy.
Đúng, đúng, đúng. Đúng, đúng, đúng. Ừm, mình nghĩ là mình phải ừm, mình nghĩ là phải phối hợp với nhau ấy, tại vì nếu mà lúc nào mình cũng nói lên cái quan điểm của mình hết và mình hông có lắng nghe người kia mà thì cũng không tốt, nhưng mà lúc nào chịu đựng luôn thì chắc chắn là cũng hông tốt rồi đó. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có những cái việc mà mình ô kê mình chịu đựng được thì mình vẫn chịu đựng, nhưng mà mình không nói mình không chịu đựng được thì mình vẫn nói lên cho người ta biết thì nó là hợp lý nhất, đúng hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Phải đúng rồi, mình mình vẫn nghĩ là phải ý ý phải nói ra cái khó chịu, bởi vì là bởi vì là mình mình trước mình cũng có đọc, ờ, số bài, kiểu, gọi là, nghiên cứu khoa học ấy. Thì cái cái cái chịu đựng cảm xúc ấy, cái cái dồn nén cảm xúc ấy cũng rất là có hại cho sức khỏe.
Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ờ, ờ. Ôi! <chuckles> Ừm, ừm.

Thế thế bạn là có lúc nào với người thân hoặc bạn bè thì có, kiểu, ờ, xảy ra mâu thuẫn hay là gì không? Kiểu
Ừm, ừm, thì, à Thì, à, như hồi nãy mình nói đó, là mình cũng đã từng có xảy ra mâu thuẫn đó rồi, đúng hông? Tuy nhiên thì ngoài cái đó thì mình cũng có từng gặp mâu thuẫn với gia đình của mình. Tại vì, kiểu như là, hông biết tại sao mà mình tuổi teen hay sao á, khi mà mình lớn lên á, là mình sẽ có những cái suy nghĩ nó sẽ, gọi là, khác biệt với bố mẹ của mình đúng hông? Kiểu nổi loạn đúng hông? Tuổi nổi loạn. Với cả là bố mẹ mình cũng là khác thế hệ mà, thành ra là cái suy nghĩ với quan điểm cũng khác nhau. Ừm, thì đó. Thì lúc đôi khi là mình kiểu không muốn nói chuyện với b bố mẹ mình luôn ấy. Đấy. C bạn bạn bạn có rơi vào trường hợp đấy chưa? Ừm.
Ừ. Ờ. À. Ờ. Cái kiểu nổi loạn ấy. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình là thế hệ trẻ hơn ấy, mình sẽ khác. Ừ, đấy, đấy, đấy, đấy. Ờ. Có, mình nhiều cái, gọi là <tsk> Bố mẹ mình thì, kiểu, thích hướng cho mình, kiểu, cái thời đại học ấy, thì thích hướng cho mình một kiểu, nhưng mà mình thì lại không không thích như thế. Mình lại đi ngược lại bố mẹ mình. Đấy. Thành ra thành, kiểu, mẫu thuẫn. <inhales> Thì, à, thì những cái lúc như thế, bạn bạn có bị như thế không nhỉ?
Ừm. À, đúng, đúng, đúng. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Thì tớ có, tớ có nhiều lắm ấy. Nhưng mà tớ nghĩ là làm theo trong cái lúc đấy nhá, cái việc mà tớ giải quyết cái vấn đề đấy ấy, duy nhất thôi, là tớ không nói chuyện với bố mẹ luôn. Tớ im một khoảng thời gian ấy, kiểu, cho mình một khoảng thời gian để
Ừm, thế thì được. Ừ. Ờ. Bạn lại chọn cách im lặng luôn. Ờ.
Ờ. Nhưng mà ý là, kiểu, im lặng không phải là silent treatment đâu bạn ạ. <chuckles> Không phải là theo cái hướng xấu đâu nha. <chuckles> Nhưng mà, kiểu như là, mình cho mình thời gian để suy nghĩ lại về ngẫm lại cái vấn đề đó thật kỹ á. Kiểu như, ờ, thực sự là mình sai chỗ nào, hay là bố mẹ mình nó có những cái quan điểm đúng không, hay là mình suy nghĩ thật kỹ cái lời nói của đối phương á. Bạn nghĩ sao về cái, ơ, cái cách đó? <chuckles>
À. À. À. Rồi. Mình mình nghĩ là cách đấy thì không không tốt cho lắm. M mình nghĩ là, kiểu, ờ, bạn bạn nên là bạn bạn nên bạn suy nghĩ lại thì cũng là đúng. Nhưng mà bạn cần phải nói ra những cái cái suy nghĩ đấy của bạn, bởi vì là bố mẹ nào thì cũng muốn tốt cho con ấy. Thì bạn nên nói để cho bố mẹ hiểu, đúng không? Đó.
À thế á? Ừ. Ừm. Ừm, ừm, ừm. À, ừm. Ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ừm. Ừm đ ơ, thế ơ thế thế thế thấy bạn làm như nào? Bạn cách của bạn giải quyết là như nào?
À, cách của mình thì mình cũng cũng giống bạn là mình cũng suy nghĩ, suy nghĩ xong rồi mình cũng nghiêm túc. Mình cũng, a, gọi bố mẹ ra phòng khách, kiểu, nói chung là, ba người nói chuyện thì ừ, đúng rồi. Nói chuyện nghiêm túc thế nọ thế kia, thì à thì là mình cũng hiểu là bố mẹ là cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Đấy, kiểu như thế. Thì, à, mình nói lại là
Ừm. Ờ, ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Nghiêm túc, đúng không? Ừm. Ừm. Ừm. Nhưng nhưng mà đôi khi là ừm.